あの、ちょっと、お話を聞いてもらいたいことがあるんですけど、あの、私、今生後4か月の赤ちゃんがいて、ま、あの、生まれてきて、ま、初めはね、バタバタ色々としてたんですけど、なんか、ちょっと、ゆったりしてきて、ま、旦那さんと、なんか、これからの子育てのこととか、そういうのでお話しすることになってきたんですけど、なんか、結構意見が合わないなっていうところが、ちょっと、増えてきて、ま、喧嘩とか対立まではいかないんですけど、なんか、ちょっと、自分の中でモヤモヤするなっていうことが、なんか、増えてきてるっていう状況ではあるんですよね。
はい。 うん。 ううん。 うん。 ええ。 そうだったんですね。あの、特にね、あの、旦那さんとの間で、あのちご近いね、家族のパートナーさんとの間でね、意見が揉めてしまうっていう、意見がね、異なってしまうとなると、ちょっとね、心理的なご負担もあるっていうところはね、すごく大変だなと思うんですけれども、あの、具体的にどんな点で、やっぱり、ここが私と考えが違うなって思う部分が、一番感じられているポイントなんですかね。
はい。 はい。 うん。 はい。 はい。 そうですね。あの結構いくつかあるんですけど、ま、1つ目は、その、ま、私はその赤ちゃんが起きている時は隣にいて、ま、一緒に遊んであげたりとか、そういうのをしたいですし、ま、できるだけ、その隣にいる時はスマホを使ったりとか、テレビを見たりとか、ま、パソコンでしたりとかはしないようにはしてるんですね。ま、仕事とかで仕方ない時はやってますけど、でもなんか旦那さんは、なんか、まだわからないから別に、あの自分がスマホ使ってたりとか、テレビ見てても、ま、別にゲームしててもいいんじゃないっていう考えなんですね。
うん。 はい。 うん。 うん。 あ、そうだったんですね。そのスマートフォンとか、あの親親御さんの方のね、こう、行動に関してっていうことですよね、意見が割れてらっしゃる。うーん、なかなかそこの考え方っていうのは、結構ね、決定的に違うなっていう印象を受けていて、うん、そこをね、なんかこう直してったりね、すり合わせるのすごくね、大変そうだなっていう感覚も、ね、あの、あるんですけども、ね、あの、実際それっていうのはいつまで、お子さんが今生後、えっと、よんかげつでしたっけ、っておっしゃってて、ま、いつぐらいまでのお話みたいな、それはなんか、こう、お子さんの、すく育っていく年齢で言うと、どの辺までのお話を、ね、お2人でされてらっしゃったんですかね？
ええ。 うん。 はい。 そうですね。はい。 うん。 はい。 はい。 はい。 はい。 よんかげはい。 うん。 はい。そうですね。ま、そのだいたい、なんですかね、ま、物心つくというか、ま、その1歳ぐらい、旦那さんからすると、ま、半年ぐらいまで、は、あんまり、ま、わからないだろうって、多分なんか思っていて、なので、ま、その、半年ぐらいとか、ま、7か月、ま、ちょっと、なんですかね、動き始める頃までは、別に隣で、ま、寝てるだけなので。別に遊ぶこともできない、あんまり今、旦那さん的にはこう遊ぼうと思ってもなかなか遊べないから、こう、ま、スマホを見たりとか、その自分が隣でゲームをしてて、ま、横にバウンサーに置いて、自分がゲームをするみたいなんでもいいんじゃないって思っているんですけど、ま、そのなんですかね、子供のスマホとかアイパッドの使用に関しては、それはあの、あまりやらせたくないから、あのアイパッドとか、きスマホは大きくなるまで買い与えないみたいなことは言ってたんですけど、ま、私からすると、早く始めないと、なんか今からそうやってテレビとかスマホとかに慣れてると、あの、ゆの買い与えないってやってもなんか、ね、遅いんじゃないかなって思ってるんですよね。
うん。 うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 はい。 うん。 はい。 あ、そうだったんですね。親御さん側の、その、スマホをそばで見る見ないの行動以外にも、ね、あの、赤ちゃん自体に、そういうデジタルデバイスを、ま、渡すかどうかっていう点でもね、あの、意見の相違があるってなると、ちょっと、これは、あの、あれも違う、これも違うってなると、ちょっと、負担が大きいですね、意見が違うっていう部分でね。
はい。 はい。 はい。 うん。 そうなんですよ。で、なので、ま、そういうこともあって、で、それは、ま、あの、結構注意をしたというか、ま、ちゃんと今、なんか、すごく、ま、テレビとか、まあ、よくし私が調べるんですけど、子育てに関して、やっぱり、その、赤ちゃんと、こうね、肌と肌で触れ合って、こう、遊ぶ、起きている時はしっかりと目を合わせて遊んであげるっていうことが、すごく赤ちゃんの成長にとって大切で、で、やっぱり、今でも私の顔とか、やっぱり、じっと見てるんですね。で、旦那さんと隣にいる時もだスマホ触ってる旦那さんの顔とかずっと見てて、で、ま、それは、あのね、あの、スマホに集中しているので笑ったりとかもあんましないじゃないですか。なんか、そういうので赤ちゃんも、やっぱり、今、旦那さんと一緒にいると泣くことが多かったりしちゃうんですよね。
うん。 うんうん。 はい。 うん。 ええ。 うんうん、そうですね。 ああ、そうだったんですね。やっぱり、その、ご自身の方でもね、色々ね、あの、真剣に、こう、色んなね文献とかをね、調べられてその上で、ま、やっていることとね、違うことを、ちょっとゆね、言われたり、ま、くそういった行動があると、やっぱりね、すごくなってしまうっていうお気持ち、すごく分かるんですよね。実際そういった、だって、あの、じあの旦那さんが、こう、ゲームとかしてたりスマートフォン見てると「赤ちゃんはこんな風な態度をとるでしょ」みたいな。例えばそういうような話し合い、いかな話し合いとかもされたんですかね？
あめ。 うん。 うん。 はい。 うーん。 はい。 はい。 はい。 そうですね。その、やっぱり、その、赤ちゃんが自分といると泣いてしまう、ということに、ちょっと、あの、悲しみというか、なんか、どうしてっていう、あの、ちょっと疑問が、旦那さんが、なんか、あったみたいで、ま、その、子育てに関してお話をしていた時に、なので私がその時に、その、やっぱり、そうやってスマホを使ったりとか、ゲームをして目を合わせないとか、笑顔で、こう、なんですかね「目と目を合わせて、こう、なんか、遊ぶ時間がないと、そういうことになっちゃうよ」っていうのは伝えたりはしているんですけど、なんか、旦那さん的には、なんか、それは関係ないんじゃないと思ってるみたいで、なんか、私はでもすごく、やっぱり、私といる時は泣いたりしないので、絶対関係あるとは思ってるんですけど。
うん。 うん。 ううん。 ええ。 うん、そうですよね。やっぱりに、あのそういったね、あのきちんと専門家の方が書かれた文献とか、ね、あのデータのソースもあった上で、実際そういったね、事例を目の当たりするにするとね、ま、確かにそうだよなってね、お気持ちにすごくね、よく伝わってくるんですよね。やっぱり、あれですかね、意見としてはま、違うものはおお2人でね、お持ちですけども、やっぱり、この子をこういうふうに育てたいみたいなゴールっていうか、その将来どうなってもらいたいかとか、例えば、小学校上がる前までにこうなって欲しいとか、その辺の目標とか、あの未来像みたいなのは一致されたりしてるんですかね？
はい。 はい。 はい。 はい。 うん。 うん、そうですね。そこの辺はその例えばそのやっぱり今、私たちの周りの子供たちとか、まあ、アイパッドのにずっとね、こうひっついてるアイパッドが無いと泣き叫ぶとか、スマホで動画見せてとか言ってこうみんなでご飯とかしてても、そうやってスマホ見たりとかしてる子供たちが多い中で、なんかそれは嫌だねっていう話を旦那さんとはしていて、ま、お互い絶対そうはならないように、あの、スマホとかアイパッドとか、ま、テレビとかは気をつけようねっていう話をしていて、ま、そういう面でゴールはあってはいるんですけど、なんかその上で私的にはその、今の時期もすごく大切なことだと思っていて。ただ旦那さん的には今の時期はあんまりその赤ちゃんにとま、生後4か月とか若いからあんまりわかってないから、今の時期はそんなに大事じゃないっていうかところで、ちょっと意見が合わないなっていう感じにはなっていますね。ゴールは同じ感じですね。
うん。 うん。 うん。 ええ。 うん。 はい。 ああ、そうだったんですね。あの少なくともね、あの将来のこういう風になって欲しいって思いがね、あのご両親で一緒っていうところはね、すごく安心材料かなと思うんですよね。その上で、ま、そのたどる方法が違うだけって考えた時に、あのおっしゃっていたね、あの、そのアイパッドとかを見てもらったりすることが、将来やっぱりそういうアイパッドばっかり見てる子にならないよって、繋がらないっていう部分、もしなんかこう、保険とかそういったものがあるようであれば、いや、だってこんな風に言われてるよとか、意外とそういうあの、データのソースをね、提示すると、まあ、あの冷静に話し合えるきっかけにもなるんじゃないかなと思うんですよね。
はい。 はい。 うん。 はい。 はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 うんうん。 ああ、確かにそうですよね。なんか私の意見ばっかり、こうやって押し付けてても、多分旦那さんからするとね、旦那さんも自分の意見がありますし、で、今多分話し合いをしてもお互いの意見の押し付け合いみたいな感じになってたような気がするんですけど、確かにそうやって、わあの本当のなんですかね、なんか参照にできる、あの、ニュースであったり記事とかを持って持ってきたというか見せて、で、ちゃんと、あのこうやって科学的に証明されてるんだよっていうのを伝えるのは、すごく、ま、旦那さんすごくなんですかね、論理的な方なので、納得してくれそうではありますね。
うん。 うん。 ええ。 うん、そうですよね。あの、ま、そういった形で少しずつですね、あの、話し合う中で、いい方法が見つけられたら本当にいいなと思いますし、あと、ま、一方であと親御さん側の、あの、振る舞い、あの、えっと、あの、行動の仕方ですよね。えっと、そその点に関しても、例えば今のようにこうこう、一方的にね、ご自身の主張ばかりするともしかすとね、あの、旦那さんの方からすると「うん、なんで？」みたいな反発する気持ちも出てしまうかもしれないので、例えば、あの、旦那さんがおっしゃっているやり方をやった時に「赤ちゃんがどんな態度だったか1度教えてもらえる？」みたいな、ちょっと、そういったクッションのやコミュニケーション1回取ってみられてもいいんじゃないかなと思うんですよね。
はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 はい。 うんうん。 あ、なるほど。そういう風に確かに言ってあげると、なんか、旦那さんも、なんか、自分のなんですかね、すあの、状況というかそれをよくわかるようなことがような気がするので、ちょっと、それはやってみようと思います。なんか、こう、話をしていて、このアドバイスを聞いてて、なんか、あ、確かになんか2人とも多分別に、なんですかね、自分の意見を言うだけで、なんか、あんまり、なんですかね、こう、なんか、合意しようと思ってなかった点があるので、ちょっと、そこはうまくコミュニケーションを取って、お互いに証拠というか、なんか、その、科学的根拠的なものを見せて、こう、なんかね、同じゴールに、ちょっと、進んでいけるように、あの、話し合いをしたいなって思えてきましたね。
うん。 はい。 うん。 うん。 うん。 そうですよね。あの、ま、あとはあまりお互いを責めるようにせず、前向きなね、会話ができるといいなと思ってまして。なので、あの、ま、ほんとに「やってみてこうだったんだよね」みたいな、1回で成功しなくてもいいと思うので「じゃ、こんな反応だったから次はこういう風にしようか」って、お2人でね、前向きな、こう、コミュニケーションが取れて、で、あの、やっぱ、赤ちゃんの成長、大人のね、あの、時間軸とはだいぶ違ってすごく早いので、ま、ね、いちんちんち大切にね、過ごせるように、あの、そういったコミュニケーションを取ってくださると嬉しいなと思います。
はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 はい。 そうですよね。その、やあの、次話し合いする時も、あの、ま、子供のためなので、ま、旦那さんのことは責めすぎずに、なんか、お互いの意見を、ちょっと、ま、よく出し合えてゴールに近づけるように頑張ろうと思います。今日はありがとうございました。
うん。 はい。